باقول لك ايه أنا عاوز أفضفض معاك شوية كده بخصوص موضوع بصراحة يعني تاعبني الفترة اللي فاتت كده وبافكر فيه كتير، وكنت عاوزة أفضفض معاك شوية علشان يمكن يعني فاهم اللي هو أخف شوية أو إن أنا أرتاح شوية كده.
خير اتفضل أنا موجود لو أقدر أساعد اتفضل.
هو يعني الموضوع بخصوص الأفكار السلبية، اللي هو أنا الفترة الأخيرة الأفكار السلبية متملكة مني شوية اللي هو إيه بقى. آمم عارف يعني يمكن وتيرة الحياة و يعني وتيرة حياتي ماشية ثابتة لفترة طويلة أو اللي هو ما فيش تغير في حياتي لفترة طويلة، لدرجة إن أنا بدأت أحس إنه أنا يعني ركنت جامد اللي أنا فضلت في اللي هو zone الراحة فترة طويلة أوي، وما فيش تقدم ف اللي هو بدأت أخاف اللي هو <tsk> طب أنا أنجزت إيه آخر فترة، مش قادر إن أنا أمسك حاجة ملموسة، طب طب اشتغلت، طب نميت مهاراتك، لأ ف ده م
مفهوم. اها. يعني شايف إنك واقف محلك سر زي ما بيقولوا.
آه بالضبط هو ده، فأنا بصراحة بدأت أخاف يعني الموضوع ده كل يعني كان الفكر ده أو الأفكار دي عامةً يعني بتراوضني شوية تروح وتيجي شوية تروح تيجي، ولكن الفترة الأخيرة دي بقى الموضوع بقى بزيادة شوية آآ، <tsk> ما بقيتش عارف أركّز طب والأفكار دي بتقلب معايا خد بالك بقى ب ب ب ب اللي هو بنتايج أو اللي هو إيه آآ حلول مش كويسة يعني، زي مثلًا أنا طب أنا لازم أسيب الشغل بقى وما يخ وشيء من هذا القبيل يعني.
أوكي. آه. مفهوم، بُصّ هو عامةً الإحساس اللي عندك ده فكرة إن أنت حاسس بقى لك فترة إنك واقف مكانك وما فيش أي تطور بيحصل في حياتك ده طبيعي جدًا، تقريبًا كل الناس بتعاني منه، إن هو فكرة إن ما فيش جديد وما فيش حاجة محسساك إن هو في أي نوع من أنواع التقدم زي ما أنت بتقول. طب خليني أسألك هو الإحساس ده بدأ إمتى؟ أو يعني هل بسبب آآ حاجة معينة في الشغل أو مثلًا في حاجة في حياتك الشخصية هي اللي بدأت الإحساس ده والّا إيه اللي حصل بالضبط؟
امم. والله تقدَر تقول يعني سلسلة أفعال كده أو أحداث حصَلِت فبالتالي كوِّنِت عَندي الصورة ديّة، اللي هو بمعنى إيه بقى، يعني أنا ف في نَفس، يمكن في نَفس المُسمّى الوظيفي أو مُسمّيات وظيفيّة <tsk> في نَفس الدرجة آآ، يمكن من 4 سنين كمان أو 5 سنين تقريبًا. فاللي هو طَب أنا فين ده، ما اتّرقيتش، ما وصَلتش لحاجة يعني يمكن ما اتعلّمتش حاجة حاسس إن أنا ما اتعلّمتش حاجة آآ تضيف لي مثلًا.
تمام. أوكي. إمم.
آآ حاولت إن أنا مثلًا أقدِّم على ترقية برضه ما وُفِّقتش آمم، نَفس المكان ما اتعلّمتش مهارة جديدة، ما اتحسّنتش في اللغة بتاعة البلد اللي أنا قاعد فيها، عارف أنت الأحداث دي كلّها جات، يعني جات مع بعضها كده تملّكت منّي بقى اللي هو بقى عَندي حاجة زي شِبْه يقين إن أنا آآ مش قادر أو عارف أنت ش شعور الفشل اللي هو أنا ف اللي هو الشعور اللي هو إيه، أنا حاسس إن أنا فاشل. فدي حاجة طبعًا بتزعّلني جدًا وبتخلّيني مُحبَط حتى ما باكونش شخص إنتاجي، مش قادر أركّز في شُغلي، لدرجة إن أنا بارُوح متأخّر شُغلي أوقات كتير آآ، ما فيش تركيز، بافكّر جديًا إن أنا أسيب الشغل آآ، فدي كلّها أفكار طبعًا، امم، مش لذ
مفهوم. ما بتتقدّمش. إمم. أكيد. يا ساتر. طَب خلّينا خلّينا معلش يعني ن ندوَّر برضه على مش هاقول أساس المشكلة، بس إيه الحاجات اللي أنت عملتها عشان تقلّل من الإحساس ده، يعني هل هل أنت شايف إنه مؤخرًا ما فيش أي تطوُّر بيحصَل في الشغل أو في مُسمَّاك الوظيفي؟ إيه السبب الرئيسي بتاعه، يعني هل مثلًا الشركة نَفسها هي اللي ما بتكبَرش والّا هل أنت شايف إن في ناس أصلًا بتكبَر في الشركة بس أنت بس اللي واقف محلّك سر؟ آآ، يعني احكِ لي كده ال التطوُّرات اللي بتحصَل حواليك.
إمم. أيوه. شوف هو ال بيكون في شركات كده آآ د ده ده اللي أنا يعني، يعني خَدت بالي منُّه أو عرِفته يعني، ب بيكون في شركات مش بيئة كويسة لل آآ، للنمو أو اللي هو الواحد يقدَر ينمّي مهاراته فيها، فأعتقد الشركة اللي أنا فيها من ضِمن الشركات ديّة، اللي هي <tsk> مش بتساعد أو مش بتعلّم أو آآ مش بتضيف لل للموظَّف. بالضبط. و وأنا قدِّمت على كام يعني على ترقية قبْل كده ولكن ما تمِّش اختياري، رغم رغم إن أنا كنت الأكفأ والأقدَم والأكتر تحقيقًا للأرقام آمم، وحتى بشهادة مدير مديري، يعني هو هو وعَدني كمان، يعني وعدني إن أنا إن أنا اللي هاكون في ال في الوظيفة ديّة ولكن حصَل عكْس اللي هو قاله يعني يمكن باختصار شديد
أوكي. أوكي. آه. مش بتساعدك إنك تكبَر، خلّينا نقول. تمام. كويس. امم، هل في سبب معيّن والّا ده اللي حصَل وخلاص؟
بصراحة ولا سبب معيّن ولا أي حاجة، أنا لما رجِعت له قال لي، ما ما ادّانيش أي أسباب، هو ح يعني فضِل يتنصّل كده شوية و آآ الموضوع مو ما كانش راجع ليَّ وإن وأنت ال فعلًا الأكفأ وأنت مش عارف إيه آآ، يعني خَدها حد لا هو أقدَم منّي ولا أرقامه أحسَن منّي ولا آآ، يعني ما فيش حاجة بتميّزه عنّي غير إنه بس له علاقة مع ال الناس بتوع ال ال اللي هو إيه بتوع الquality أو الناس بتوع ال أ أو الموارد البشرية ولكن أعتقد كان له علاقة بال بمدير اللي هو بتوع ال الجودة يعني، فبالتالي ده اللي خلّاهم يختاروه وال والغريب في الأمر إن هُم اختاروه أصلًا من غير أي تقييمات، طَب أنا حتى سألت يا جماعة طَب فين ال أ أو فين الأع يعني فين الاختبارات المفروض تتعمل؟ ما كانش فيه. فمش موضوعنا بقى الحِتّة دي ولكن أنا بادّيك مثال برضه اللي هو إيه، يعني أنا حاولت و وقدّمت برضه على وظيفة مدير آآ، ووصَلت لآخِر مقابلة، يعني للمقابلة ال ال الأخيرة، عملت الإختبارات وعدّيتها والمقابلة الأولى والتانية والتالتة بقى آآ، ب آآ، ب ما تمّش، ما ما ما ما تمّش إختياري برضه وأعتقد برضه بسبب موضوع العلاقات. آآ
اهم. الموارد البشرية. أوكي. آه. مفهوم. كويس. تمام. وده بسبب وده بالنسبة لك ده الجزء اللي هو الشِّق الوظيفي، خلّينا نقول من إن أنت مش حاسس إن في تقدُّم بالرغم من إنك بتحاول، صح؟
بالضبط، بالضبط، هو ده الشغل اللي واصِل
طيب، نيجي بقى لنقطة برضه أنت ذكَرتها كده، إنك برضه حاسس إن الشغل، آآ قصدي ال اللغة برضه أنت ما بتتطوّرش فيها، حاسس إن كلّ حاجة أنت واقف في مكانك، فاحكِ لي كده في موضوع اللغة ده، مثلًا آآ أنت إيه اللي محسّسك إن أنت في مكانك، يعني هل أنت م ما بتحاولش إنّك تمارس اللغة مع ناس حواليك أو في الشارع حتى بشكل يومي أو مع شوية أصدقاء أو معارِف أنت عرفتهم في البلد الجديدة؟
شوف هو ال آآ، آآ في نقطتين، في مشكلتين عندي، المشكلة الأولى إن أنا بيئة العمل اللي أنا باشتغل فيها آآ، بيئة عمل آآ، متعددة اللغات. يعني مش ما باشتغلش مع أهل البلد خال ي يمكن ناس عدد بسيط جدًا، وهُم بيضطروا إن هُم يتكلموا بالإنجليزي، فبالتالي ما فيش فرصة إن أنا أمارس معاهم. النقطة التانية إن أنا يعني من ساعة ما جيت وأنا مش حاطط في دماغي إن أنا يعني مطوّل هنا، آآ سنة بتيجي ورا سنة بتيجي ورا سنة وأنا كل شوية أقول خلاص السنة دي اللي بعديها اللي بعديها، والسنين عدّت وأنا آآ ما ح يعني ما أدّيتش أهمية للغة على أساس إن أنا يعني م كنت معتقد إن أنا مش هاطوّل. ولكن آه، فبالتالي حصلت بَقى ال وك كانت غلطة طبعًا مني أنا أنا عارف النقطة دي، هي غلطة مني وبرضه بالوم نفسي عليها صراحةً يعني، وأهي من ضمن الحاجات اللي الواحد بيحس بَقى إن هو يعني بالتقصير برضه أو بالفشل، ف ال ال الحاجات بَقى دي كلها يعني عاملة لي mood كده، بالضبط، اللي هو يمكن ما عادش عندي طاقة حتى كده. الأفكار دي تملّكت منّي بطريقة مش لذيذة يعني، فَحتى حتى أنا بافكر إن أنا أسيب الشغل، طَب ما هو بارجع أقول طَب أنا هاسيب الشغل، طَب هاروح فين طيب؟
تمام. أوكي. بتطوّل، أها. مش هتطوّل. اهم. بتتراكم مع بعضها، امم. هتروح فين، مفهوم جدًا.
ما آه بالضبط، ما أنا بارجع يعني هو خُد بالك يعني أنا في عندي عاطفة والعقل، العاطفة تقول لي: "لأ طَب خلاص، أنت سيب الشغل وشوف مكان تاني،" طب العقل بيرجع يقول ما أنا بس أنا يعني آآ مسؤول إيه البديل؟ وأنا مس يعني مش مسؤول عن نفسي بس دلوقتي حتى أنا معايا زوجة، فبالتالي قرار هيبقى يعني مش بالضبط، بالضبط. فهي دي برضه المشكلة عندي آآ، فدايمًا في الصراع ده بقى فاهم؟ أنت عارف فكرة الصراع ده دايمًا، آآ حاجة جوا تقول لي: "لأ امشي" العقل يقول لي: "لأ استنى، هتمشي تروح فين؟ طَب ارجع مصر" آآ طَب آآ عقلي يقول لي: "لأ طَب هترجع تعمل إيه أنت عندك خطط؟ ما عندكش خطط" آآ ودايمًا في الدوامة دي بَقى اللي هو كده على طول، على طول، على طول.
إيه البديل. بيأثر على كذا حد، مش مش بطولك. اهم. مفهوم. أها. بص، هو عامةً الإحساس باللخبطة ده طبيعي جدًا، وخلّينا نقول إن هو شيء دوري. يعني أنت كل فترة البشر عامةً بتُقع في نفس الإحساس ده، وبتحسّ إن هو ما فيش جديد في ال في ال الحياة، أو إن هم واقفين في مكانهم، أو محلّك سر زي ما إحنا قلنا. بس خلّينا نقول إنه أنت بس محتاج يعني خلّينا نقول تفصل شوية، أو إنَّك ترتّب أفكارك شوية. هل أنت حاولت إنَّك تأخد مساحة كده من حياتك إنَّك تبص عليها من بعيد؟ يعني تحاول إنَّك تفصل، سواء بقى بشكل إجازة، أو بشكل إنَّك مثلًا ت مش عارف إنَّك تفكر فيها كده بالورقة والقلم، تشوف إيه ال إيه اللي ممكن تعمله جديد؟ إيه اللي ممكن تبدّله؟ اللي ممكن تغيّره؟ لو في شغل جديد ممكن تقدّم فيه؟ هل أنت جرّبت إنَّك تاخد خلّينا نقول ال ال الخطوة اللي ورا دي بحيث إنَّك تقيّم اللي بيحصل في حياتك؟
اها. امم. آآ آآ هو أنت في نقطتين فعلًا ل ل لفَتّ إنتباهي ليهم ب بالنسبة ل ال الإجازة أنا فعلًا بالفعل أخدت إجازة، رُحت إجازة جزيرة بتاع يمكن 4 أيام والّا حاجة، و يعني ما حسّيتش على فكرة، يعني حلوة هي الإجازة فرقِت معايا أنا في في مو في في في صحّتي النفسية ولكن ما رجِعتش للشغل بطاقة، يعني ب رجِعت بنَفس العقلية، نفس المنهجية، إنه أنا باعمل إيه في الشغل ده، ولكن فكرة إن أنا ممكن أحاول أبُص لشُغلي من أو أو يعني مك يعني عيشتي أو حياتي من منظور أشمل شوية، بصراحة لأ، يعني، آآ يعني تقصُد أوزِنها، يعني أوزِن اللي معايا وال مقابِل الحاجة اللي أنا مش معايا مثلًا أشوف ال
أوكي. مفهوم. أها. لحياتك عامةً كمان. بالضبط. توزِن توزِن اللي معاك واللي مش معاك وفي نفس الوقت توزِن وده الأهَم، توزِن إيه الحاجات اللي أنت ممكن تعملها بحيث إنك تشوف إيه اللي بيحصَل تقدُّم في حياتك، ممكن على فكرة تلاحظ إن أنت في حاجات حصَلِت جديدة في حياتك في الفترة الأخيرة. أنت مش واخد بالك منها لمجرّد إنك مثلًا مركِّز على جزئين بس في حياتك، يعني مركِّز مثلًا على قِصّة إنك ما ما اترقّيتش في الشغل أو ما اتطوّرتش في اللغة، ممكن تلاقي مثلًا إن أنت دخلَك زاد، ممكن تلاقي إنه مثلًا آآ، يعني علاقاتك في المكان زادت، بقيت حاسس بارتياح أكتر، الحاجات دي.
إمم. ممكن. إمم. أيوه، أيوه. والله هو أ يعني أنا بافكّر معاك فعلًا وأنت بتقول الكلام ده ب يعني في ك ف يعني كلامك منطقي فعلًا وعَندك حق، أنا ممكن محتاج أقعُد مع نَفسي شوية وأوزِن الحاجات دي فعلًا، أنا المهم عندي إن أنا فضفضت صراحةً و وارتحت شوية فأنا حابب أشكرك يعني، شكرًا جزيلًا.
لا شُكر على واجب، أنا دايمًا في الخدمة.